Certo, guarda, ehm, mi sembra comunque di capire che il tuo il ruolo che tu ricopri al lavoro comunque è un ruolo abbastanza importante, quindi è come già come se fosse una risorsa di per sé. Ehm, hai magari provato tu, in quanto figura comunque abbastanza importante per il team, a parlare personalmente con questa collega, in maniera pacata, in maniera calma, ehm, dicendole tipo che sta avendo degli atteggiamenti poco carini verso il team e che de pr le sue azioni compromettono proprio il benessere e l'equilibrio del team?
Mh-mh. Ehm, allora in maniera pacata no, nel senso che sono esplosa un giorno, gli ho urlato dietro, <chuckles> ehm perché vabbè era eravamo veramente in ritardo con una scadenza per colpa sua, perché, uhm, cioè, non stava facendo quello che doveva fare, e all'ennesima risposta con frecciatina eh è, sono esplosa. Quindi la maniera pacata l'ho completamente dimenticata, come al solito e io da lì poi con lei basta, cioè nel senso n non non ci ho più parlato sinceramente, cioè, il mio discorso è mail, WhatsApp, non mi rispondi, è un problema tuo, io non ti copro. Però vorrei sinceramente, magari parlarle un attimo, perché comunque adesso il mio responsabile andrà via perché ha preso un congedo matrimoniale, che si sposa, quindi, ehm, la palla passerà a me per almeno un paio di mesi, no. Questo s'è accumulato un sacco di ferie per poter andare via e e quindi d dovrò esatto, beato lui, vorrei sposarlo io guarda, ehm, e quindi, ehm, passerà a me la palla e ovviamente dovrò gestire anche lei, quindi quello che sto cercando di capire a come poter magari intavolare un discorso con lei senza sclerare male come ho fatto l'ultima volta, proprio perché è necessario una convivialità tra noi 2, perché se no 1 delle 2 se ne deve andare.
Okay. <chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo, immagino. Certo. Okay. Ah! Certo. Eh infatti. <giggles> Beato lui. <chuckles> Mh-mh.